ครับ แต่คือเอา เอาจริง ๆ อะครับ เมื่อก่อนผมก็แบ่งสัดส่วนการเล่นอะครับ เป็นแต่ละส่วนเลย แต่เนื่องด้วยว่า เรา เราโตขึ้นเนาะ แล้วแบบว่าเวลาเราอาจจะมีจำกัดขึ้น เราเอาเวลาไปทำอย่างอื่น เพราะว่าถ้าเราเล่นแบบวัน วันละส่วนเลยอะ ผมรู้สึก ส่วนตัวผมรู้สึกว่า มันใช้ เอ่อ เวลาที่ค่อนข้างนาน แล้วก็เราอะจะเบื่อง่าย ใช่ครับ ผมก็เลยแบบมาลิสต์
อืม อือฮึ ค่ะ อะฮะ อือฮึ อ๋อ อือฮึ อืม เอ๊ะ แล้วอย่างงี้เทคนิคยังไงคะ? เออ เทคนิคยังไงทำให้เราไม่เบื่อ?
อืม เราก็จะ ผมเนาะ ใช้ประสบการณ์อะครับ แบบเราก็มีการพูดคุยกับ เรา เราไปยิมมาประมาณแบบปีครึ่ง ช่วง 6 เดือนแรกครับ เราก็เก็บความรู้ให้ได้มากสุดเลย แล้วก็เล่นตามแบบยูทูบ เราจัดตารางแบบทีละส่วน แต่พอเราไปแบบอยู่กับคนในยิม เราเห็นคนที่แบบว่า เออ ดูแบบมีประสบการณ์ แล้วก็แบบไปถามเขา แล้วเราก็แบบ เอ่อ มาลิสต์ว่าแบบกล้ามเนื้อส่วนไหนอะครับ ที่มันพอจะแบบ เอ่อ จัดให้มันอยู่ในวันเดียวกันได้บ้าง เพราะว่ามันจะเป็นกล้ามเนื้อที่แบบว่า ใช้ร่วมกันน่ะครับ เวลาเรา สมมุติว่าเราดึง ใช่ ๆ ครับ เปรียบ เปรียบเหมือนว่า ถ้าสมมติว่า เรา เราดึง เราดึงอะไรบางอย่างครับ เราใช้แขน เรา นอกจากแขนอะ เรายังใช้ในส่วนของหลัง แล้วก็ไหล่ด้วย
ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ อืม อืม อ๋อ เหรอคะ? เออ อือฮึ อ๋อ อันนี้มีประโยชน์มาก เออ เอ๊ะ แล้วอย่างงี้นี่ คุณแบบว่าใช้เป็นเทรนเนอร์มาก่อนไหมคะ? หรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองมาตลอดเลย?
ใช่ ใช่ครับ อือ เรียนรู้ด้วยตัวเอง 100% เลยครับ เพราะว่าผมไม่ ไม่ ไม่ค่อยแบบรู้สึกว่า การมีเทรนเนอร์มัน มันดีนะ มันมาเสริมสร้างแบบอาจจะแบบวินัย อะไรอย่างงี้ แต่ด้วย เนื่อง เนื่องด้วยว่าเราสะดวกในการแบบ เอ่อ ศึกษาด้วยตัวเอง เพราะว่าเรา เราอะ อยากคุยกับคนอื่นอยู่แล้วไง เราแบบไปทักคนในยิม เราเหมือนแบบเราได้เพื่อน เราได้สังคม ไรอย่างเงี้ยครับ
อือฮึ อือฮึ อา ใช่ อือฮึ อืม ค่ะ ๆ